जो योगदान है मतलब अपने आईजी रील्स का ही है। सबसे ज़्यादा इसी के कहीं न कहीं प्रभावित होकर ही अ, तेज़ी से योगदान होने को मिल रहा है और एक देखिए, लोगों के पास समय नहीं होता है मतलब ज़्यादा लंबे-लंबे कंटेंट देखने का या फिर अ, इतना आजकल के देखिए, लोग अगर मैं बोलूँ ख़ासकर के अपनी भी गिनती करूँगी। अ, मैं जल्दी मतलब बोर हो जाती है मतलब होता है कि ना, मुद्दा क्या है? मतलब इस अ, ये इतने कंटेंट का मतलब ये वीडियो का मेन मोटिव क्या है? कहना क्या चाह रहे हैं वो ही बताइए मतलब होता है ना, अगर लम्बे कंटेंट होते हैं जैसे कि मूवीज़ का ले लीजिए या फिर एकता कपूर के सीरियल्स का ले लीजिए एक मतलब उसमें देखिए अ, जो कन होता है मतलब एक ही मोटिव रहता है लेकिन उसमें धूमताना ये-वो ये वगैरह-वगैरह ये मिर्च-मसाला लगाकर बताया जाता है। वो देखिए, हम जैसे युवाओं की अगर मैं बात करूँ तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। पेशेंस लेवल नहीं है, अ, नहीं आता है। अ, लेकिन जो शॉ श शॉर्ट फॉर्म वीडियो है अ, मतलब एक पो डायरेक्ट पॉइंट टू अ, पे आता है और ज़्यादा मेलोड्रामा बिल्कुल नहीं होता है। और कहीं न कहीं देखिए, पहले तो इसका प्रभाव देखिए अच्छा प्रभाव देखिए बिज़नेसेज़ अ, जो अपने ब्रांड्स प्रमोट करना चाहते थे, उनके लिए एक अच्छा मतलब साबित हुआ है। मतलब वो लोग अ, के प्रोडक्ट्स बिक मतलब सेल्स रॉकेट कहीं न कहीं हुए हैं जो इन्फ्लुएंसर के माध्यम से। अ, और एक देखिए मैंने देखा है ना, जो देखिए बहुत से लोग ना ऐसी 2 प्रोफेशंस हैं जो मतलब चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं पारिवारिक दबाव के कारण या तो उन्हें मतलब इतना बड़ा उनके ऊपर हाथ नहीं रहता मतलब सपोर्ट नहीं रहता, जिस वजह से वो ये प्रोफेशन नहीं कर पाते जो है एक तो है, एक्टिंग है और एक दूसरा देखिए क्रिकेटर है। मतलब हर गली में एक तो कोई क्रिकेटर बनना चाहता ही था। और एक अभिनय अ, देखिए आप यू मुंबई में देखिए कितने अ, देखने को मिलता है, सुनने भी मिलता है कि जी, जी, बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता या फिर उन्हें पर्दा या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मैंने देखा है सोशल मीडिया के ज़रिए भी अ, मतलब एक इस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के वजह से भी आपने देखा है कि शॉर्ट फ़िल्म्स का कितना प्रचलन चल पड़ा है। यूट्यूब में हर आए उसमें दिखता है और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो आईजी कंट मतलब अपने इ इंस्टाग्राम के व द ज़रिए ही अ, मतलब वीडियो द्वारा मतलब कुछ भी उन्हें मतलब एक्टिंग के ज़रिए कर रहे हैं। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। उहुँ। जी, जी। <chuckles> <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, पसंद नहीं है। हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। उहुँ, सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, हर दूसरा व्यक्ति बनना चाहता है। जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल् हुँ, हुँ। बने हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही है और बड़े अच्छे से देखिए आपने समझाया है और जो आपने एकता कपूर वाली बात कही, बिल्कुल सही आपने कहा है कि देखिए, कहीं न कहीं अ, पेशेंस लेवल आजकल बहुत कम है कि हम कम भी हैं और हम चाहते भी नहीं है कि हम उस लूप होल में फँसें कि धूमताना, धूमताना देखें और 4 दिन के बाद पता चले कि अरे, उसमें असल में हुआ क्या था। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब हम शॉर्ट रील्स में कंटेंट को कंज़्यूम आपको नहीं लगता कि इससे कहीं न कहीं अ, जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट होता है अ, वो छूट जाता है।

उम, जी देखिए अ, ये तो ख़ैर थोड़ा मैं जो स्टेटमेंट बोल रही हूँ वो थोड़ा अलग है, मतलब ये रणबीर कपूर फिल्म के टाइम पे आया था अ, जितना आप ज़्यादा बदनाम होंगे, उतने ज़्यादा आपकी प्रशंसा या फेम होंगें, आपको लोग उतना देखेंगे। तो वो स्टेटमेंट देखिए एंटरटेनमेंट मीडिया में बहुत काम आता है। उस वज़ह से देखिए कोई भी व्यक्ति ले लो आप, देखो अ, उदाहरण के तौर पे ले लो तृप्ति दिमरी का ले लीजिए, उन्होंने कितनी अच्छी 2 मूवीज़ की थी, कला और अपना ये अ, बुलबुल किया था। कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस था और कितनी सादगी से और कितने से लेकिन जैसे ही उन्होंने एनिमल में कदम रखा है, तो कितना मतलब अ, भ क्या कहता है? भारत की <chuckles>
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल <chuckles> जी, जी, जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। <chuckles> अ, जी मतलब अलग ही जो उनका था, बिल्कुल। जी।
भारत की भाभी कहा जाता है उनको तो वो ही मतलब वो है अ, तो जी सो मच कह नहीं सकते मतलब ऑडियंस की भी अ, अधिक से अधिक ऑडियंस की भी मानसिकता वही है, तो इस वज़ह से लोग अ, मतलब इस तरीके के उटपंडित उत्पड उटपानी चीज़े कर रहे हैं आजकल देखने को मिल रहा है, तो जी।
<chuckles> हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बात तो आपने बिल्कुल सही कही है और, आपको लगता है, चिंताजनक बात है? कि जिस तरीके का कंटेंट क्योंकि देखिए, जब कंटेंट देखा जा रहा है, यानी कि लोगों का मनोभाव भी वैसा है, लोगों की मनोस्थिति भी वैसी ही हो रही है। तो आपको लगता नहीं है कि ये चिंताजनक बात है?
उ हुँ, चिंताजनक बात तो है ही है अ, लेकिन आपने एक कहावत भी सुनी होगी ना इंग्लिश में अगर कोई देश को बर्बाद करना है, तो उनको या तो शल वहाँ के युवाओं को एडल एडल्टरी और वाइंस और ये सब चीज़ का अगर उनको इसका चस्का लगा दो, तो वो देश बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मतलब देश बर्बाद होने की राह में ज़रूर चल जा रहा है इस वज़ह से लग रहा है, मुझे इस इसके चलते। जी।
हुँ, हुँ। हाँ। उसका लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या करना चाहिए आप अगर आपके पास कोई ऐसा सुझाव है कि इस चीज़ के लिए क्या किया जा सकता है? कि कहीं न कहीं अ, थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सके क्योंकि देखिए पूरा कंट्रोल तो खुद भारत सरकार नहीं कर सकती है तो
<chuckles> अ